Capisco d'accordo, ehm, mi per la situazione. Allo volevo chiederti a livello di budget visto che comunque sai intraprendere un percorso di studi, ehm, di qualsiasi tipo, richiede un investimento economico. Da un punto di vista a livello di budget finanziario, ehm, riusciresti a permettertelo? Magari avresti difficoltà? Com'è la tua situazione da questo punto di vista?
Ma, ehm, diciamo che visto l'obiettivo riuscirai anche a farlo uno sforzo. Ehm, quindi sì, non navigo nell'oro ma comunque appunto riuscirei a mettere mano al portafoglio, fare un sacrificio perché l'obiettivo è importante ed è un investimento che poi appunto, ehm, se se se tutto va bene poi, cioè lì recupero in in 1 anno di lavoro in una scuola, se penso allo stipendio che prendo e a quello che prende un insegnante, cioè, voglio dire l recupero i i i soldi che ho speso per per iscrivermi.